Ja, ja doch. Also, das ist mir auch wichtig, also weil ich wach halt total gerne mit Musik auf oder ich habe auch eingestellt, wenn ich wiederkomme, dass sie dann, äh, sofort Musik abspielt, ähm, und auch Radio und so. Und
Mhm.
ähm, das das dafür benutze ich sie, also, für Musik. Also, eigentlich könnte ich ja theoretisch auch, äh, eine Musikbox dafür benutzen. Ähm, oder auch fürs Timer setzen, weil mein Handy ist so alt, äh, da kann ich, äh, keinen Sprachtimer setzen. <giggles> Weil bei den anderen Sachen sagt man ja einfach: „Hey Google“ oder so. Aber, ähm, ja, da regt sich wenig bei meinem Handy im Moment, wenn ich das sage.
Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. <chuckles> Ja. Ja, genau.
Und deswegen, äh
Weil da das ist auch ganz praktisch, ne? Oder auch wenn du schon im Bett liegst und sagst: „Alexa, mach mal Licht aus“ oder so, ja.
wenn dann halt Genau. Aber das habe ich nicht. Also, ich habe, äh, sie nicht so angesteuert, aber
Mhm.
ja. Also, du hast schon recht. Also, für solche Sachen finde ich's irgendwie auch okay, weil das sind ja Sachen, in denen man nicht also, bei denen man ja nichts wissen muss oder so. Also
<chuckles> Ja, genau. Ja, man muss da ganz stark unterscheiden, das stimmt, ja.
weil das
Mhm.
Ja, also ...ich meine, klar könnte man nur theoretisch immer noch sagen: „Okay, du musst jetzt trotzdem wissen, wie du's irgendwie online findest“ oder so, aber ich meine, man weiß ja auch, wie's heißt und sagt das dann ja auch, wie's heißt, so und dann
Ja. Ja. Ja, ne, finde ich auch. Das sind einfach so kleine Erleichterung. Oder du gehst nicht zum Thermometer, sondern fragst Alexa, wie warm ist es draußen, ne? Ja, das das Mhm, ja. Das macht's schon einfacher, ja. U und man verdummt nicht dabei, weil man kann es ja natürlich noch immer selber. Ja, aber wenn's zu technisch wird oder zu sehr in in die Wissenschaften geht und so, ja, dann sollte man sich nicht so blind darauf verlassen, sondern
Ja, also, das Ja, genau. Aber, äh Genau, und deswegen, ich glaube das geht Ja.